Ja, also grundsätzlich denke ich, dass also wir müssen da denke ich, noch mal ran. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende erzählt, diese Geschichte. Ähm, es gibt noch so einige Sachen, also ich fände es ja, genau, ich, äh, glaube halt, dass, ähm dass es sehr wichtig ist, einerseits fände ich es wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht 'ne zu große Einschränkung für den eigen für die für den Endnutzer wäre, aber dass man vielleicht so 'n tägliches Zeitlimit festlegt, könnte man darüber nachdenken. Gerade bei jetzt so bei so Medien abseits von WhatsApp, sage ich mal, also da wo man da, wo man jetzt halt wirklich so viel Zeit verschwendet und rum scrollt und einfach auch so krass beeinflusst wird von Menschen, die man gar nicht kennt. Ähm, also so 'n Zeitlimit fände ich zum Beispiel nicht schlecht. A oder natürlich auch, dass man ganz klar ausweist: „Achtung, ich mache das als mein Hauptberuf. Ich weise hier darauf hin, dass ich dass ich dass das speziell mein Leben so aussieht, wie es aussieht, weil ich alles darauf ausgelegt habe und das mein Job ist“, so. Das muss auch irgendwie also es ist ja immer schön, tolle Bilder und so anzuschauen, aber es muss eben auch f meiner Meinung nach, damit die Leute eben die Möglichkeit haben, es irgendwie einzuordnen, ähm, dazu 'nen gewissen Hintergrund geben oder wie sind da deine Ansichten? Siehst du das genauso oder hast du noch anderes?
Ja. Das wird noch viel schlimmer, glaube mal. <chuckles> Ja. Ja, ja, ja, ja, ich verstehe was du meinst, ja. Ja, richtig, genau. Ja. Mhm. Ja, klar. Ja klar, natürlich. Ja, ich sehe das genauso, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, äh, 'ne Zeitbegrenzung finde ich, ähm, auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ganz pf würde ich befürworten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm und ich finde das, ähm ja, so wie du gesagt hast, dass man das schon, m m m m ja, person personalisieren sollte oder, ja, so wie du gesagt hast, äh, ausweisen sollte, dass man das dann halt auch vielleicht beruflich macht, ne? Also, das ist schon also eigentlich finde ich deine Einstellung oder dein Denken schon richtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
<laughs> Ja, also ich also irgendwie halt das, was man quasi als bei also es mu gibt ja schon 'ne große Diskrepanz dazwischen, dass man bei Freunden das als positiv sieht, aber in allen anderen Belangen nicht und deswegen finde ich, muss man einfach irgendwie das hinbekommen, dass Sosl Social Media für alle so ist, wie als wäre es also quasi, dass man diese positiven Punkte von dieser Freundschaft versucht, für alle so bereitzustellen.
Ja. Richtig. Ganz genau, bin ich voll und ganz deiner Meinung, definitiv.
Und i genau. Und, ich denke halt, dass der größte Punkt eigentlich dieser Hintergrund ist der dadurch geschaffen wird halt irgendwie wenn man die Leute kennt und
Ja. Richtig.
halt nicht nur oberflächlich irgendwie irgendwelche Ansichten vermittelt bekommt.
Äh, ganz genau, ganz genau und vor allen Dingen beeinflusst s äh, Social Media uns ja auch, bin ich der Meinung.

Ja, man muss halt auch wirklich sagen, wenn man jetzt mal so sei wenn man das jetzt ir irgendwie mal nach so 'm Abend so 'n Resümee zieht, wie viele tolle Momente hatte man denn, wenn man auf sein Handy auf Instagram rumgescrollt hat? Und wie viele tolle Momente oder schöne Gespräche hatte man denn, wenn man einfach, äh, richtig interagiert hat mit sein mit seinen Freunden. Also, das ist ja
Ja. Ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, is ja, bin g
Und es ist einfach so ineffizient. Auch was man teilweise an Zeit verbrennt, um einfach irgendwie sinnlos von A nach B zu scrollen und sich irgendwas anzuschauen, ja.
Genau, so sehe ich das auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wenn ich so da drüber nachdenke, was wir mittlerweile so generell an an in in den Social Medien, ähm, z an Zeit ver verbringen, diese Zeit, die ja die kon die hatten wir früher ich weiß jetzt auch nicht, wie alt du bist, aber äh, die hatten wir früher als Kinder also, ich persönlich, ähm, ganz ehrlich, ich war mehr draußen als äh, in der Wohnung, weil ich st stellenweise in der Stadt groß geworden bin oder stellenweise aufm Land, weil meine El äh, meine Großeltern aufm Land gewohnt haben. Und, ähm, ja, da hast du das natürlich genossen, wenn du draußen in der Sonne oder im Schnee oder Sonstiges gespielt hast. Ja, da war dir der Fernseher oder Sonstiges, egal.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Also, es und es war halt auch also, es war 'ne tolle Zeit. Das, also, ich würde es ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen heutzutage und
Ja, definitiv, definitiv. Nein, ich auch nicht, ich auch nicht. Wenn ich daran denke, was die Kinder mit heutzutage an an Handys haben oder, äh, bei bei bei verschiedenen Plattformen angemeldet sind, ob es, äh, Facebook, TikTok, äh, Instagram und was weiß ich nicht, was es scho noch alles gibt. Ähm, vor allen Dingen, wie die sich dann auch stellenweise dort zur Schau stellen. Das finde ich noch viel schlimmer.
Ja, genau, genau. Also, sehe ich genauso. Ähm wenn, also, Kinder, die einfach schon im jüngsten Alter mit Smartphones und mit Social Media aufwachsen, also, es ist für mich ehrlich gesagt auch kein guter Erziehungsansatz, weil das wird es wird einfach so 'n falsches Bild vermittelt von der Realität in diesen Medien und, ähm, ja, also, es ist äh, also, ich höre schon raus, dass wir beide irgendwie damit d'accord gehen, dass es wohl dass es wohl gerade in der aktuellen Zeit vermutlich mehr Schlechtes als Positives mit sich bringt.
Ja. Richtig. Ja. Ja, definitiv. Also, finde ich per p finde ich persönlich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil man w wir, ich sage jetzt einfach mal wir, wir kennen es ja auch gar nicht anders, ne? Wir sind mit äh, ohne Handys im Endeffekt groß geworden, also, ich persönlich. Ich habe sehr spät 'n Handy bekommen und das konnte dann noch nicht mal, äh
Hm. Ja.

Ne Suchtgefahr? Oder m oder m meinst du, ich übertreibe?
Mhm. Ne, gar nicht.
Also, i
Also, ich weiß, gerade bei TikTok oder so, was jetzt relativ neu aufgeflammt ist, dass da also, da sink senk versenken Leute ja Stunden ihrer Zeit da drin. Also, es ist wirklich, die scrollen da durch und
Ja, ja. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch TikTok, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich gucke da vielleicht, vielleicht, wenn es hochkommt, zweimal die Woche rein.
Ja, aber ich glaube gerade bei Teenagern und so ist das tatsächlich 'n großes Problem und das
Ja, TikTok ist Ja, TikTok ist bei Teenagern 'n ganz großes Problem.
Und bloß weil man soziale Medien hat, heißt es halt nicht, dass man sozial ist. Also, ganz viele sitzen halt vermutlich in ihrer Freizeit zu Hause, scrollen irgendwelche sozialen Medien durch und haben keinerlei soziale Interaktion. Und das ist ja wohl das Unsozialste, was es eigentlich gibt.
Richtig. Ganz genau. Ganz genau. D ä wichtig ist, dass die soz so so sozialen Kontakte darunter nicht leiden.
Genau, genau. Ja, ich finde, also, es kann auf jeden Fall viel Potenzial bergen, aber halt auch sehr, sehr viele Gefahren und, äh, auch nachhaltige Gefahren. Gefahren. Ja.
Ja. J definitiv. Definitiv, definitiv. Wenn ich daran denke, dass, äh, selbst über Selbstmord und Sonstiges bei Social Media gesprochen wird, finde ich schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, finde ich auch, weil einfach Leute das Gefühl haben, dass sie nicht so 'n Leben führen, wie das in Social Media dargestellt wird. Ja.
Ganz genau. Ge definitiv, definitiv. Vor allen Dingen gibt es auch Leute, die dann im Endeffekt darüber hinaus sprechen. Dankeschön.
Ja. Danke.